Um, hindi lang siya one time no maraming beses talaga siya kasi kasama ko nga siya sa trabaho, mm. Ano kasi siya parang sa company namin meron kaming Arabic na kasama. Ah, sa kumpanya kasi namin parang at saka sa bansa na iyon required kasi na meron kang mga lokal na makakatrabaho. Eh itong lokal na, ito hindi pa siya ganun kagaling magsalita lalo na ng English ng English na salita so medyo nahihirapan kaming makipag usap sa kanya at mabuti nalang din marunong din siyang makibagay at saka, um, I mean marunong siyang hindi mainitin yung ulo niya, hindi siya nagagalit na kapag hindi namin siya naiintindihan, hindi siya napipikon, yung ganun bilang mas ano siya mas mataas ang posisyon niya samin kasi parang boss-boss namin siya kumbaga. Alam mo yun? So ginagawa nalang din namin para maging ano, maging mag pasensya talaga sa kanya pag hindi kami nagkakaintindihan is tumatawag pa kami ng isang marunong ng ling ng salita nila. Para kumbaga oo na siyang mag-interpret na lang yung mga ganun.
Ah, maraming beses? Ah, okey meron naman pala, mm. Meron kayong interpreter interpreter meron kayong interpre merong interpreter interpretator okey po meron kayong interpreter, para ano mag translate talaga from English siguro sa language nya di ba? Ah, matanong ko lang, kayo ba yung foreigner sa ano niya kayo ba yung foreigner sa bansa nila or kasi na mention mo meron ka ding mga kasama na nahihirapan na makipag-converse sa kanya, kayo ba yung foreigner o siya?
Interpreter? Oo. <laughs> Oo. Oo. Oh. Mm. Mm.